Olha, eu queria, hã, trocar uma ideia com você e falar, eh, do meu filho, tá, eu eu tenho um filho adolescente e, assim, eu tô procurando eu acho que um conselho, talvez uma dica, porque vou te falar como pai e, posso falar pela minha esposa também, a gente tem muito medo de errar, hã, com um filho, sabe, dar maus exemplos e coisas desse tipo, sabe? E hum
Sim, olha, é muito válido essa preocupação, né, eu acredito que todos os pais, em algum momento, ali, da da paternidade, e da maternidade, essa dúvida venha, né, "será que eu tô sendo bom pai? Será que eu tô sendo uma boa mãe?" Mas me conta o que exatamente, assim, aconteceu que você teve essa insegurança e esse medo de falhar como pai?
Isso. Olha, e e é que é uma c eh, na verdade, é uma coisa constante. Quando nasce o o o filho ou a filha, desde o dia do nascimento, eu acho que os pais começam a entrar em, assim, em em constante, hã, hum hum hum, vigilância, né. Porque o que acontece é o seguinte: o o a criança, à medida que vai crescendo, <clicks tongue> eh, ela v tem o pai e a mãe como os os heróis, o exemplo, e e realmente, eu acho que as sabe, a as diretrizes básicas, ah ah, sabe, os conceitos fundamentais, vêm do pai e da mãe, né, vem do pai e da mãe. Então, aí você começa a refletir, "mas será que", hã, "co como eu devo falar com com os meus filhos? Como eu devo me comportar?" Porque eu vou te falar, o que me preocupa, já que se perguntou, é assim: a gente dá o exemplo, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, você tá dando exemplo, né, o exemplo aí que vem, o exemplo pode ser bom, mas às vezes pode ser ruim e nós somos imperfeitos, entende? Então esse é o meu pânico, na verdade, sabe, de, hã, às vezes, estar dando um exemplo ruim para o para os meus filhos, mais ou menos isso.
Olha, é muito válido essa preocupação e muito justa, né, mas você costuma conversar com a sua esposa, compartilhar com ela, "será que nós estamos fazendo do modo que nós gostaríamos que o nosso filho aprendesse?" Vocês costumam ter essa conversa entre casal pra entender as dificuldades, ou os medos que vocês têm?
Uhum. É. Ó, é legal que você tá perguntando isso, viu. Porque sim, eu converso muito com com a minha esposa, mas, sabe, o problema é que no dia a dia nós somos todos muito ocupados, né, as pessoas são muito ocupadas, eu trabalho, ela trabalha, as pessoas trabalham, né, e, às vezes, hã, você não tá prestando tanta atenção, mas vou te falar uma coisa, a criança ela olha você o tempo todo. Às vezes, você nem percebeu o que você falou, ah, por exemplo, hã, um palavrão, tá, às vezes escapa um palavrão, você eh, ninguém é santo, né. Mas você não quer, você como pai ou como mãe, ensinar a criança a falar palavrão. Eu eu tô pegando a palavrão como um exemplo de tantas coisas, né. Então, às vezes, pode escapar, você pode falar um palavrão e você nem percebeu, mas a criança ouviu e registrou, entendeu? Então, assim, eu falo muito com a minha esposa, mas, às vezes, a gente não tá nem prestando atenção. É difícil ficar, né, num estado de vigilância permanente o tempo todo, entende?
Ah, eu te entendo, eu te entendo sim. Mas, me conta aqui, você notou algum comportamento do teu filho que você se colocou essa pergunta: "Será que eu ensinei corretamente?"?
<laughs> Olha, o hã, às vez é é é interessante essa sua pergunta, porque o que acontece é, assim, os filhos vão pra a escola, convivem com outras crianças, né, convivem com outros adultos. Então, acontecem, às vezes, coisas que o meu filho faz e eu falo assim pra minha esposa: "Eu nunca falei isso pra ele, a gente não faz isso em casa", sabe? Aí a gente fica perguntando: "Será que ele viu isso na televisão? Será que foi na escola?" Porque este é o grande problema também quando você tem filhos, mesmo, assim, que você se vigie, você se monitora, você tenta dar os melhores exemplos pra criança, têm exemplos ruins que vêm da escola e da televisão, sabe, que que a gente pode fazer, eh eh, em relação a isso? O que que você acha? Como a gente pode trabalhar esses exemplos ruins que não vieram da gente, mas a criança incorporou?
Eu acho entendo, entendo o que você tá querendo me dizer. Então, eu acredito que tudo começa com uma boa comunicação, você já disse que tem essa conversa já com a tua esposa, apesar do corre corre do dia a dia, né, mas eu acho importante você tirar um dia na semana pra conversar com teus filhos, né? Perguntar pra eles ou até mesmo, assim, um momento quando vocês sentam na mesa pra fazer as refeições juntos, de perguntar como foi o dia dele, se você vê algum comportamento que não te agrada, de explicar o porquê não te agrada, porque que ele deveria, eh, se comportar diversamente, né, porque eu acho que tudo começa com diálogo e com respeito mútuo, né. Nós respeitarmos a a os filhos e os filhos também respeitaram os pais. Você tem esse momento com teus filhos?
Ah, Ok. Isso. Uhum. Tá. Uhum, uhum. Tá. Sim. Ó, interessante que você comenta comentou isso. Sim, você sabe que todo dia, quando, o o por exemplo, o meu o filho meu filho mais velho chega em casa, então a gente pergunta: "Como foi o seu dia?" A gente até pergunta o que que ele almoçou, então a gente pergunta o que ele almoçou, que aula ele teve e a gente pergunta, assim: "Aconteceu alguma coisa interessante? Que que você aprendeu de novo? Eh, e como como foi o seu dia com os os seus amigos". Então, sim, a gente conversa assim todo dia, todo dia com ele, né. E, às vezes, é interessante que como ele já é um pouquinho mais velho, então ele já tem um <clicks tongue> um entendimento das coisas, né, um pouquinho melhor do que uma criança muito pequena. Então, às vezes, ele conta alguma coisa, esqui ru sabe, esquisita que aconteceu, algum probleminha na escola, e aí, hã, é interessante, sabe o que a gente faz? Quando ele conta assim uma coisa assim, sei lá, hã, houve uma briga na escola, então a gente pergunta: "O que que você pensa, eh, disso?" Hã, "você acha que foi certo? Você acha que foi errado?" E, às vezes, a gente aproveita o acontecimento
pra, sabe, sem ele perceber, né, assim, hum, hã, diretamente, a gente d de certa aproveita o que aconteceu pra passar a nossa visão da coisa. Então, a sem ele perceber, numa conversa, assim, tranquila, eh, comum, banal, do dia a dia, a gente fala: "Olha, mas meu filho, você não acha que a p o o o o menino ou a menina que fez isso estava certo? Estava errado?" A gente, assim, sabe, incentivando ele a usar a cabeça e pensar por ele, entendeu?
Olha, parabéns, eu acho que esse é o modo correto de ensinar as crianças sobre valores, né. E, é é trazer a consciência para elas, é fazer perguntas né. Então acho que vocês estão fazendo do modo correto de trazer, né, essas situações do dia a dia que isso não é algo de fora da tua casa, fazer a criança refletir se era correto ou não, como ela se comportaria no caso, né, no lugar dessa pessoa. Porque isso faz com que a criança reflita, isso ajuda também o diálogo entre vocês. Porque sim, é verdade, eu acredito que a gente ensina com o nosso exemplo, mas a gente sabe também que, eh, como se diz o ditado, né, que filho a gente cresce para o mundo porque a gente sabe que eles vão sair, ali, do ninho que é a a própria casa. E vai, né, ter experiências ruins também, porque o mundo lá fora não é, a gente sabe, um 1.000 maravilhas, né. Que vão ter situações difíceis e vocês como pais, eh, precisam ter, né, eh, essa sensibilidade de preparar o teu filho para essas situações do mundo. Então eu eu tenho que dar parabéns para vocês, porque eu acredito que vocês estão fazendo do modo do modo certo mesmo.
Aham. Uhum. Uhum. É verdade. É. Uhum. E, é. Uhum. Sim. É. Olha, eu vou falar pra você. <laughs> Ah, obrigado, viu? Eu vou falar pra você. Não é fácil. Não é fácil. Isso que você falou agora, eu acho que é o motivo do pânico do de todos os pais e mães, entendeu. Porque a gente tá, eh, é, exatamente o que você falou, a gente tá preparando um um ser, né, um ser humano para o mundo. Então, é é é eu eu sinto a a responsabilidade, isso me dá o pânico, às vezes, eu sinto o o peso nos ombros da responsabilidade, de dar o exemplo, de estabelecer os fun as a a fundação de desse ser. É muita responsabilidade, viu? <laughs>
<laughs> Não tenho dúvidas que seja uma grande responsabilidade, né. Criar crianças para o mundo, e importante também validar as emoções da criança, né. Perguntar sempre como ela tá se sentindo, eh, saber, eh, ficar no lugar de escuta, até para que ela se sinta segura de compartilhar coisas que, às vezes, vê de errado lá fora mas, às vezes, fica receosa de compartilhar com os pais para não ser criticada, mesmo quando ela não tem culpa, né. Mas eu acredito que vocês estejam fazendo um excelente trabalho. É normal sentir esse peso, né, da da responsabilidade, mas eu gostaria de te lembrar que para ser pai e mãe não existe uma cartilha, né. A gente com certeza, eh, dá o nosso melhor. Acredito que vocês estejam dando o melhor de vocês, provavelmente vocês estão fazendo o melhor do que os seus pais fizeram para vocês, e seu filho, com certeza, no momento em que desejar ser pai também, vai ser melhor do que você tem sido um pai pra ele, né. Porque a gente tem que pensar sempre, eh, em evoluir, em melhorar.
Uhum. É. Uhum. É. Ah, que bom. Sim. É verdade. É. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Ai. Uhum. É, você sabe que então, eu eu eu acho que a gente já passou dessa fase, da de ter do medo, eh, de um de uma coisa específica, assim. Eh, é assim, os pais, eles não podem só dizer não, mas eles também não podem só dizer sim. Então, eu acho que a gente, aqui em casa, a gente já s hã, já achou o meio termo. Então, eu agradeço as suas palavras, porque esse meio termo é é é, às vezes, é difícil porque a gente vê de tudo, né. Hã, cada criança é uma criança, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe. Mas a gente aqui já tem esse meio termo. Então, tem horas que a gente deve falar sim. Mas tem horas que a gente tem que falar não. Entende?
Ah, com certeza, com certeza, eu acho que vocês estão dando o melhor, né, e e é isso, eu espero ter ajudado, e espero que você se sinta menos de com medo de ser um bom pai, porque você já tá dando o seu melhor.
Uhum. <laughs> É, a gente não tem um manual como você falou, mas a gente se esforça muito e eu agradeço as suas palavras, viu? Fiquei bem feliz em ouvir o que você comentou comigo. Muito obrigado.